Ja, im im August habe ich dann wieder angefangen, bisschen zu trainieren und inzwischen läuft das auch wieder. Ich bin so halbwegs also, ich habe davor eigentlich 'n ja, richtig schönes Regime gehabt mit, äh, Routinen morgens immer frühs um 5 aufstehen, gleich mal 'ne Runde auf 'n Crosstrainer und dann abends, wenn dann die Kinder im Bett sind, dann vielleicht, äh nicht jeden Tag, aber so alle 2, 3 Tage, habe ich dann meistens Krafttraining noch gemacht und, ähm, ja an der Klimmzugstange war's und am Wochenende bin ich eigentlich gern draußen mit'm Rad noch 'n Freund, mit dem wir dann immer gerne Touren machen oder auch allein, das mache ich auch gern. Oder eben schwimmen, auch gerne mit Kindern oder allein, ähm, paar Runden, 'n paar Bahnen schwimmen. Also, <clears throat> da habe ich dann am meisten am Wochenende noch mal irgendwie ordentlich was gemacht.
Mhm. Okay.
und ähm, also, von dem dem Niveau bin ich noch weit weg, aber es ist so, dass ich jetzt inzwischen schon durchaus da jetzt wieder so 'n bisschen das etabliert habe, morgens, ähm, aufzustehen wobei im Moment habe ich so 'n Nebenjob, der zieht mich abends immer recht lang hält er mich auf und dass wir morgens aufstehen, das klappt grad im Moment nicht. Aber darum geht's grad nicht. Da weiß ich schon, wo es hakt, sozusagen. Ähm, äh, und äh, aber tatsächlich ist es so, dass ich irgendwie
<laughs> <laughs> <laughs>
also, ich hatte es, äh, wie gesagt, lange gebraucht, bis ich überhaupt so weit war, dass ich was machen kann und jetzt stagniert's aber total. Also, ich
Mhm. Okay.
komme da gar nicht mehr vorwärts im Moment.
D okay. Also, ja, total verständlich. Und a es ist auch also, erst mal, bevor wir bevor wir komplett reingehen, es ist vollkommen okay, wenn du auch mal 'ne Phase hast, äh, wo sich die Prioritäten verschieben oder wo du jetzt sagst: „Okay, du hast jetzt grad 'nen Nebenjob.“ Das ist halt dann auch einfach mal, ähm, 'ne andere Priorität im Leben, die vielleicht phasenweise ist oder wo man sich neu darauf einpendeln muss. Also, das würde ich jetzt erst mal gar nicht so so ernst nehmen, dass dass sich mal Prioritäten verschieben, ne? Ähm, äh, was ich jetzt gerne noch 'n bisschen mir besser verstehen wollen würde, was ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört habe, ähm, um um also, geht es hier um generelle Fitness oder hast du schon bestimmten Sport, den du anstrebst? Oder hast du bestimmte Ziele, die du eigentlich damit anstrebst? Ich höre jetzt eigentlich nur von den Trainings, die du so gemacht hast, ähm, aber du hast nicht so wirklich erzählt, wofür du denn trainierst.